sprochen, dass ich mich sehr erniedrigt fühle, wenn ich mit ihm verbal im Kontakt bin
Mhm. Ja. Mhm.
und, äh, öfters wichtige Themen, was die Kinder angeht, angesprochen und, äh, da wurde zurückgewiesen. Ich habe auch zu ihm gesagt, äh, als ich die Kinder wieder abgeholt habe ähm, dass er 'ne ganz negative Energie hat. Ist er total durchgedreht
Mhm.
und, ähm, hat die Tür zugemacht. ihm mitteilen wollte, wie
Das hört sich schlimm an.
ja, obwohl ich eigentlich nur, wie‘s mir grade geht, ne? Jeder normale Mensch wäre dann stehengeblieben und hätte vielleicht gefragt ich meine, klar, wir haben wir haben viel Geschichte, ne? Wir haben sehr viel Geschichte, auch durch die Kinder. Das ist dann da hat sich, ähm, vieles, ähm, negativ entwickelt, weil wir also es hat sich eine Sache nach der anderen hochgestapelt und wir haben es nie gelöst. Wir haben nie, hm, darüber gesprochen und jetzt ist da so ‘n so ‘n komischer Brei, <laughs> ein Brei von verzerrt verzerrten Sachen und, ähm, ja, ich habe ihn schon öfters angesprochen und, ähm aber er hat so 'ne Schutzmauer irgendwie und l lässt mich nicht ran und er sieht jede Frage, die ich mache, als Vorwurf, ne, als Kritik.
Mhm, mhm. Ja. Ja. Ja. Aha. Ja. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Hast du denn Angst vor Provokation? Vor hast du denn Angst vor der Auseinandersetzung mit ihm? Weil wenn du die nicht hast, dann wäre es ja relativ einfach zu sagen: „Du, es tut mir leid, aber hier sind meine Grenzen. Ich muss die jetzt einfach mal für mich festlegen.“
Mhm. Ja, habe ich. Mhm. Ja, ich habe ja, das
Wäre das eine Lösung für dich, einfach mal ganz knallhart zu sagen: „Du, es tut mir leid“?
Mhm. Also das stimmt. Also ist 'n guter Tipp und ja, du hast das richtig erkannt, ich habe echt Angst, ähm, vor Konflikten. Ist, hm wenn Konflikte kommen, ähm ich fühle mich dann irgendwie hilflos und ähm es fühlt sich einfach nicht gut an. Also ich denke ich glaube, in mir drin assoziiere ich Konflikte mit was Negativem, anstatt die normal zu, ne? Ähm, ich glaube, ja, dass ich
Mhm. Mhm.
hm, immer das mit was Negativem verbinde und ich das Negative nicht haben möchte, obwohl mich das vielleicht eventuell meiner eigenen persönlichen Entwicklung weiterbringen würde.
Mhm. Ja, äh, du
Wenn du verstehst, was ich meine?
ich kann das sehr f gut verstehen, ähm

Hallo Anja. Ähm, ich wollte dich halt, ähm, mal gerne fragen bezüglich 'ner Sache, ob du da 'n Tipp für mich hast. Und zwar habe ich starke Probleme, ähm, Grenzen zu setzen. Und, ähm, das betrifft alle Bereiche. Also, im Privaten, ähm, als auch wenn ich halt auf der Arbeit bin. Mir fällt das, ähm, sehr schwer. Ja. Hast du da irgendwelche Tipps für mich?
Ach, Mensch. Das das tut mir total leid, das zu hören. Ähm, entschuldige, wenn ich dich da unterbrochen habe, ähm. Ich glaube aber, es gibt ganz viele Menschen, die diese Schwierigkeiten haben. Ähm, äh, kannst du mir 'n Beispiel geben für 'ne Situation?
Hm, ja, es ist zum Beispiel also, hauptsächlich also, so 'n ganz intensiver äh, Grund ist es zum Beispiel mit dem Ex, also, mit dem Vater meiner Kinder, ähm, weil wir sehr ja, äh, 12 Jahre intensiv miteinander verbracht haben und ich glaube, über den Kurs der Zeit ist vieles schiefgelaufen. Im Sinne von, dass ich ihm zu viel Macht und so was gegeben habe und jetzt ist natürlich schwierig. Er hat er steht jetzt auf 'nem höheren, ähm, Podest
Mhm. Mhm.
finde ich, hat sich so über die Jahre entwickelt, und ich bin viel niedriger als er und jetzt wieder, hm, da reinzukommen, also, ähm, mich halt zu erhöhen wieder und mich auf 'ne gleiche Ebene mit ihm zu stellen. Ähm, zum Beispiel er also, ich meine, er ist auch 'n sehr besonderer Charakter, das muss man einfach mal sagen und, äh, wenn er mir zum Beispiel manchmal irgendwelche Bomben hinschmeißt ähm, letzte Bombe war, ich schulde ihm noch 17.000 €. Dann stehe ich dann stehe ich dann da und mir fällt dann nichts mehr ein zu sagen. Ähm, geht also, ich habe immer das ja, ich, ähm, habe immer das Gefühl, ich falle da in so 'ne kleine Rolle rein. Ich werde dann wieder so 'n M Mini-Me, weißt du? Und, ähm obwohl die natürliche Antwort wahrscheinlich wäre: „Jetzt hör mal auf.“ Und „Was ist“ ne? „Das äh, äh, ich schulde dir nicht so viel Geld und, ähm, lass mich bitte mit solchen Floskeln in Ruhe.“
Mhm. Ja. Ja. Mhm. <gasps> Wow. Ja. Mhm, mhm. Ja. Darf ich kurz Zwischenfrage stellen? Ähm
Ja, klar.
hast du mit ihm da schon drüber geredet? Ist er sich dessen bewusst? Und ist das vielleicht auch ein Aspekt gewesen in eurer Trennung?
Hm, das sind sehr gute Fragen. Ähm, ich habe ihn schon öfters angesch

Oh, danke schön. Super. Ja, lieben Dank, ähm, für das tolle Gespräch und für deine Ratschläge. Also, das, ähm auch auch für 'n für die Reflexion, die du mir grad gegeben hast. Ähm, das alles 3, ähm, ist 'ne sehr schöne Kombination u und hat mir sehr gut weitergeholfen. Lieben Dank.
<chuckles> <snorts> Mhm. Ähm, gerne und ich drücke dir die Daumen, dass das, ähm, alles richtig in die richtige Richtung läuft für dich. Viel Glück.
Danke schön. Danke schön. Tschüss.
<chuckles> .Tschüss.